Oke, eee, boleh boleh banget nih. Kebetulan nih aku nih ada sih pengalaman yang, eee, cukup relate terkait dengan antara rasa takut dan intuisi ya yang aku rasain pribadi gitu dan eee, oke. Eee, jadi ini tuh sebetulnya, eee, disclaimer dulu gitu kan, <chuckles> eee, untuk intuisi ini tuh, eee, bukan pertama kalinya aku rasain ya gitu.
Hmm. Hmm. Nah, oke. Hmm, gimana tuh, Kak? Mhm. Oke. <laughs> Mhm mhm.
Apalagi kalau aku dihadapkan dengan suatu keputusan yang lumayan besar nih di hidup aku, gitu.
Oh, berarti udah sering kali gitu ya, Kak, ya? Mhm mhm.
Betul, udah beberapa kali tapi yang paling kerasa, paling berat gitu ya dan pikir aku bener-bener mempertimbangkan banget untuk intuisi tersebut sih ini nih yang mau aku ceritain ini nih yang terakhir kali nih rasanya, gitu.
Mhm. Iya. Oiy oke oke gimana tuh, Kak? Kayaknya seru nih, Kak. <laughs>
<laughs> Jadi sebetulnya aku waktu itu dihadapkan oleh, eee, tawaran pekerjaan, dimana, eee, kalau dibandingkan dengan pekerjaan aku yang pada waktu itu tuh, eee, semuanya itu tuh eee, semuanya itu tuh lebih baik dalam artian si tawaran baru ini nih yang lebih baik nih. Heeh, baik dari segi perusahaannya, bayarannya, tempat tinggalnya, benefitnya,. Betul betul betul semuanya itu lebih baik gitu kan. Kenapa aku bisa bilang seperti itu karena, eee, aku harus mempunyai data yang valid ya untuk perbandingan suatu untuk perbandingan, eee,.
Mhm, oke. Mhm. Tawarannya gitu ya? Oh, oke oke. Mhm. Fasilitasnya gitu-gitu, ya oke. Mhm. Lebih baik, mhm. Mhm. Oke. Yang baru dengan yang sebelumnya gitu ya, Kak, mhm.
Betul, dan dalam mengambil sebuah keputusan itu kan gak gampang ya memutuskannya. Itu berdasarkan data sudah aku bandingkan dan lebih banyak pro-nya, gitu kan. Belum lagi dukungan dari orang-orang sekitar aku pun yang terasa tuh sangat amat mendukung gitu. Betul.
Betul betul, mhm. Oke. Mhm. Dukung gitu ya, untuk diambil kesempatan se tersebut gitu ya, Kak, ya? Mhm, sela
Betul sekali gitu kan ya. Bener-bener yang dukungan yang luar biasa dari orang-orang sekitar aku. Padahal aku sendiri tuh ngerasanya berat banget nih dalam hati, nggak tahu kenapa gitu kan ya, eee
Mhm. Hmm, padahal? Oh oh. Oh, jadi tiba-tiba aja gitu ya, Kak? Rasa beratnya itu muncul atau ada pemicunya gitu, Kak? Jadi saat itu, Kakak, tuh sebenernya seblih lebih kerasa kayak takut aja atau kah emang kayak udah apa ya, mungkin ada perasaan atau intuisi yang gak enak gitu, Kak?
Heeh.